قولي لي بقى إزاي بتعرفي تحطّي حدود للتكنولوجيا آآ، واستخداماتها مع أولادِك؟
بُصّي تقدري تقولي في الأول أنا كنت مضيّعة أوي في الموضوع ده، يعني ما كنتش عارفة أحُط حدود، والدنيا كانت هايصة والولاد مُعظم الوقت قاعدين على التليفونات والشاشات، وبجد ما كنتش عارفة أتحكّم في الموضوع، يعني كنت محتارة فيه جدًا، وم وكان عندي ابني آه، هاقول لِك، هاحكي لِك، أنا كان عندي ابني كل ما آخُد أحاول آخُد منُّه التليفون هِيستيريا من العياط والصريخ ممكن بالساعة وبالساعتين، لحد ما أزهق وأروح مدّياه له تاني.
امم. جميل. اتصرّفتِ إزاي بقى؟ امم. يا خبر معقولة؟!
و آآ، بجد تعبني جدًا، وعارفة مهما حاولت إن أنا أسهّيه في حاجة، أشغِله بأي حاجة تانية ده بيقعُد يزِن ويعيّط لحد ما يوصل لهدفه، ويرجع ياخُد منّي التليفون تاني أو أشغّل له الكرتون تاني.
إمم. للدرجة دي ياه! ده مرتبط أوي بالتليفون.
إمم. جدًا، يعني الموضوع بقى وصل بقى لحد الإدمان، لحد ما لقيت نَفْسي لأ، يعني الموضوع محتاج وقفة، والموضوع مش هيفضل كده وأنا مش عارفة أحلّه لوحدي، أنا محتاسة مش عارفة أحلّه لوحدي.
إمم. إمم، اتصرّفتِ إزاي بقى؟
ففي مرّة آآ، كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي وباحكي لها، باقول لها ده ده ابني حص بيحصل كذا، كذا، كذا و موضوع إن أنا آخُد منُّه التليفون ده بيقعُد يزِن ويعيّط لحد ما يجيب لي صداع، وفي الآخِر بادّيه له، و و بقيت خايفة عليه، أنا مش عارفة أتصرّف معاه إزاي.
إمم. إمم.
فنصحتني وقالت لي: "طَب إيه رأيِك تروحي لحد آآ، متخصص، تعديل سلوك أطفال يتابع يعني ينصحِك، يدّيكِ النصيحة، خُدي النصيحة من إيه من من أهل العِلم يعني."
حلو أوي، فكرة جميلة.
آه، فقُلت لها: "إن تفتكري الموضوع هيجيب نتيجة والّا هو ل كلام فيديوهات وسوشيال ميديا والجَو ده وخلاص؟" قالت لي: "جرّبي مش هتخسري حاجة. هي أع احجزي ولا ول آآ" قُلت لها: "طَب تعرفي حد موثوق فيه؟" فقالت لي: "آه، أنا عرف فُلانة." وقالت لي على اسم حد متخصص مُرشد تعديل سلوك أطفال، قالت لي: "روحي لها و وهي هت إيه هتساعدِك." وبصراحة حتى يوميها هي اللي حجزِت لي، وحدّدِت لي ال الميعاد كلمتني حتى قالت لي أحجز لِك يوم كذا أو كذا، فاختارنا سوا الميعاد ورُحت.
إمم. إمم. كويس أوي.
آه، بصراحة
كويس، يعني أنتِ خدتِ قرار ونفّذتيه كمان، جميل.
آه، بصراحة، بصراحة يعني أنا أقول لِك قد إيه ساعدِتني، مش بس بقى مع ابني دَوّة، هي قد تفهّمني أبعاد الموضوع قد إيه، وممكن الضَرر اللي تسبب له الطفل لو أدمن على الشاشة أو على ال ال الأجهزة ال الح اللي بيستعملها، وقعدِت آه تشرح لي كده واحدة واحدة، وت تدّيني بقى جدول أمشي بيه مع ابني، وأمشي كمان مع أخواته الكُبار.
إمم، إمم.

آه، يعني في حاجة تانية لاهياه، وهو مشغول فيها، فمش مدّي اهتمام أو مش لاقي وقت إن هو ياخد بقى تليفون ويلعب عليه أو يقعد قدام التليفزيون.
آه، فكرة جميلة. إمم. حلو أوي.
فهي ب فكرة حلوة بس خليتني طول الوقت في الشارع، عمّالة أودّي من التمرين ده للتمرين، من التمرين ده للتمرين <laughs>
<laughs> تعبتِ فيها حسّيتِ بإجهاد وتعب؟
آه، بس س بات باتبسط إن هُم بي بيمارسوا حياتهم صحيّة يعني و وبي بيتحرّكوا ويتنشّطوا.
طَب خَد مِنِّك وقت قد إيه؟
مش كتير والله، مش كتير، هي كمان في فكرة كمان قالتها لي.
إمم. آه.
قالت لي ما تشحنيش التليفون آآ، آآ، وما يعني ما تشحنيش التليفون على طول، يعني سيبِي التليفون آآ، إن هو خلاص هيفصل شحن بعد ما يرجع من التمرين ادّيه له وهو فاضل فيه مثلًا 10 دقايق شحن مثلًا، أو حاجة زي كده يعني، بحيث إن التليفون يفصل أوتوماتيك أنتِ ما لكيش ذنب في الموضوع.
ياه! إمم.